E tu credi che, mhmm, insomma, le aspettative del pubblico dipendano anche un po' da, uhm, diciamo, dal carattere della persona? Nel senso, una persona che ma che magari, vuole essere rassicurata si aspetterà di trovare un finale che lo rassicura oppure, insomma, una persona più aperta a diverse visioni, che si pone più domande, preferisce un finale aperto, oppure credi che questo non non influisca?
Sì, bella domanda, brava. Il punto non è questo, ehm allora, perché in innanzitutto dipende dal film e dalla trama, cioè- cioè tante cose. Ehm, perché alla fine, ehm o ogni film, magari sul il suo genere, ehm tipo romantico, soprattutto romantico, è una storia d'amore, affetto, di qua e di là. Quindi
Sì.
di puro istinto, così, o maga ehm, uno immagina che questo film, alla fine, la conclusione sarà che questi 2 stanno insieme.
Sì, insomma una un finale positivo, una un lieto fine.
Giu giusto? Ecco. Un finale positivo. Sì, sì, un finale positivo, brava. Però, a volte, e qua il gioco del registra, okay, ti fa, proprio, un bel plot twist che, magari, il protagonista muore quindi div diventa un finale triste.
Sì. Sì, oppure oppure può succedere che, mhmm, diciamo, in realtà stupisca in in maniera positiva, perché è più realistico, perché alla fine i
Giusto? Sì sì, ma io adesso ti ho dato un esempio su uno negativo, okay, okay, ma ehm ma può anche p anche positivo, cioè, come hai detto te, sia così che così, mhmm, giusto?
Sì. Sì, no, per esempio, io, uhm, cioè s penso a La La Land, no, che è una storia d'amore, non so se l'hai visto
Mh. Sì. Certo che l'ho visto.
ehm, è una storia d'amore e ti aspetti che, insomma, vada come tutte le storie d'amore, che loro staranno insieme e te lo fa credere, però poi alla fine loro non, cioè le prendono strade totalmente diverse e secondo me quello è il punto forte di La La Land.
Sì, sì, perché è come sì, perché Mia e Sebastian ormai, s si si erano separati, no, per inseguire le rispettive carriere, insomma.
Sì.